Jadi gini ya, saat ini tuh aku tuh kayak berkarier dibidang hukum gitulah istilahnya tuh kayak di firma hukum, terus aku tuh bekerja sebagai konsultan hukum dan, mmm, aku udah bekerja sekitar kurang lebih 4 tahun gitu ya di sini, gitu. Awalnya mungkin aku kayak, eee, tetap ya namanya kayak anak baru lulus kuliah terus bekerja di sesuai, eee, kuliahnya tuh pasti ada rasa-rasa excited-nya gitu. Tapi kayak, eee, makin kesini tuh kayak aku makin ngerasa kayaknya ini bukan, eee, karier yang cocok buat aku deh, bidang yang cocok buat aku, gitu. Karena, mmm, terlalu, apa ya, banyak hiruk-pikuknya yang mungkin aku nggak bisa handel gitu, terus kayak ada beberapa hal yang mungkin kayak bertentangan gitu ya sama hati nurani aku, gitu. Jadi, mmm, apa, awalnya tuh mungkin aku kayak ekspektasinya pasti kan pengennya menegakkan hukum, membantu orang gitu kan, terus kayak taat sama hukum, gitu lah. Tapi di perjalanannya ternyata untuk taat, eee, dengan hukum sini tuh luar biasa mahal, <chuckles> terus kayak, mmm, dipersulit banget gitu lah, jadi kayak kok gini gitu kan dip te eee, di tengah-tengah jalan, gitu. Nah aku, eee, sebenernya kayak jadi kepikiran gitu, a untuk mempertimbangkan pindah karier gitu ya, atau kayak transisi karier gitu karena, mmm, aku ngebayangin kalo misalnya aku 5 sampai 10 tahun di sini tuh kayaknya aku udah nggak sanggup gitu loh secara mental, gitu. Jadi kayak, apa ya, mungkin aku minta saran ataupun pendapat gitu kira-kira apakah, mmm, peralihan karier ini tuh adalah suatu hal yang tepat untuk aku saat ini, gitu?
Iya. Oke. Betul. Mmm. Hmm. Bener. Iya. Oke. Mhm. Mmm, oke, baiklah, wah, di sini aku mendengarkan banget ya Kak, eee, dengan apa yang udah Kakak jelasin, dengan apa yang udah Kakak ceritain. Tapi ya sebelumnya aku mau bilang, eee, makasih dulu ya ini Kakak udah langsung, eee, terbuka kaya gitu dan dari cara Kakak cerita juga terdengar banget kalau Kakak udah menyimpan kegelisahan ini cukup lama, gitu. Memang situasi di dunia hukum yang makin, apa ya, ibaratnya semrawut lah ya dan bertentangan nih dengan hati nurani memang bisa bikin, eee, seseorang yang punya integritas tinggi ngerasa sesak, gitu. Nah cuman, eee, sebelum itu aku boleh tahu dulu nggak sih, apa sih yang paling Kakak rasain nih setiap bangun pagi menjelang kerja sebagai konsultan hukum tersebut?
Bener. Iya. Oke, eee, setiap pagi ba bangun pagi gitu ya, aku tuh ngerasa kayak jujur berat banget gitu, terus yang kayak ngerasa beratnya banget itu karena, mmm, apa ya, banyak tanggungan-tanggungan yang kayaknya tuh susah banget diselesaikan dengan cara biasa, gitu ya. Jadi kayak ibaratnya nih kalau misalnya menyelesaikan suatu perkara di pengadilan tuh kayaknya enggak bisa ya dengan kayak kepintaran ataupun dengan bukti-bukti yang benar gitu tuh, kayak ada hal-hal lain yang mungkin di luar, mmm, di luar nalar manusia gitulah mungkin. Jadi kayak aku kayak ngerasa kayak berat banget gitu, terus aku kayak s sehari-hari tuh mikir kayak, apakah ini udah, mmm, hal yang, apa ya, sesuai gitu lah ya dengan mungkin nilai-nilai yang dulu ditanamkan di keluarga aku, gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah trap tapi di sisi lain kayak, kalau misalnya aku nggak melakukan ini tuh pasti berdampak gitu kan ke, apa ya, mungkin ke jalannya bisnis klien-klien aku, gitu. Jadi aku kayak dilema juga gitu kan dan aku bayangin kalo misalnya, mmm, setiap ha hari aku harus dilema seperti ini kan kayaknya capek banget ya. Aku kayak membawa beban mental setiap harinya gitu jadi, mmm, pastinya berat banget kalau misalnya bangun pagi terus kayak harus berangkat kerja, gitu sih.
Iya. Betul. Iya. Mmm. Iya. Ah, baiklah, paham. Wah itu kerasa banget ya Kak gitu, bener banget yah. Sebenarnya, eee, suka gitu ya maksudnya kerja gitu bangun pagi, melakukan rutinitas cuman ya itu tadi karena udah nggak cocok dengan hati nurani, banyak juga hiruk-pikuk yang nggak bisa dihandel gitu, jadi ngerasanya kayak berat gitu kan, kayak mau lanjut jalan tuh agak gimana gitu kan. Nah tapi, eee, apa yah, kapan sih Kak terakhir kali Kakak tuh ngelakuin ini sesuatu yang, eee, bener-bener bikin hati ringan gitu bukan demi pekerjaan, bukan demi klien, tapi demi Kakak sendiri?
Bener bener. Iya. Oke, ini apakah, eee, harus ada urusannya sama pekerjaan nih?
Mmm, bener bener.
Oke, mmm, sebenernya, eee, ada momen sih yang kayak aku ngerasa, apa ya, pekerjaannya tuh menyenangkan aja ya, itu tapi masih ada sih hubungannya sama klien. Jadi kayak kalo misalnya aku berhasil nih kayak menyelesaikan masalah mereka, ataupun aku kayak mencegah masalah datang gitu karena, mmm, apa ya, sebenernya tujuan utama aku menjadi konsultan hukum itu kan ya kayak bantuin orang yah yang kesulitan gitu, maksudnya kayak mempermudah hidup, eee, banyak orang gitulah ya. Jadi kalo misalnya salah satu target itu tercapai, aku kayak lega banget terus kayak, mmm, senengnya tuh kayak kebawa berhari-hari apalagi kalo kliennya tuh bener-bener yang berterima kasih gitu kan kayak, "Makasih ya kayak dibantuin gitu." Jadi aku ngerasa, eee, tetep ada momen yang menyenangkan sih di, mmm, di bagian-bagian tersebut, gitu.
Iya. Oke. Betul. Oh, iya. Wah, oke deh. Bener banget ya Kak, memang tapi karena kan seringkali yah orang di dunia hukum tuh sampe lupa diri nih sendiri, karena ritmenya yang keras gitu, jadi wajar banget kalau hal-hal sederhana tuh terasa kayak jauh, gitu. Cuman dari Kakak ya aku bisa mendengarlah bahwa Kakak kayak, eee, tetep menikmati ya karena itu ngebantu gitu kan, jadi kayak ada kepuasan tersendiri lah, gitu. Nah cuman apa Kak yang bikin Kakak tuh ngerasa ragu atau nggak enak nih ketika terpikir, eee, buat berhenti sejenak dari, eee, hiruk-pikuk profesi tersebut?
Bener bener. Iya, sih. Oke, mmm, yang mungkin bikin aku mikir, mmm, nggak enak untuk berhenti itu kayak, eee, banyak banget ya, eee, pa apa ya, ibaratnya beban kerjanya tuh bener-bener yang kayak nggak bisa dihentikan, gitu. Pernah sih kayak aku ambil cuti mungkin kayak 1 minggu gitu ya untuk, eee, liburan, gitu. Cuman itu kayak nggak bisa, apa ya, menghilangkan beban mental gitu yang ada gitu dan juga aku ngerasa kayak bersalah juga sih kalo misalnya cuti 1 minggu karena, mmm, jadinya kan harus, apa ya, lebih lambat lagi kan pekerjaan ataupun masalah-masalah klien ini selesai, gitu. Jadi sebenernya mungkin kayak lebih ke escape aja gitu ya, tapi kayak ending-ending-nya aku, mmm, harus me kembali ke kenyataan, terus kayak menerima beban kerja dan beban mental yang ada di depan mata sehari-hari, gitu sih.
Oke. Hmm, baik. Iya. Oalah, iya iya Kak, keraguan kayak gitu tuh ya biasanya muncul, eee, dari, eee, apa ya, rasa tanggung jawab lah yang besar, gitu. Aku ngerti banget gitu cuman, eee, Kakak takut kehilangan apa sih kalau bener-bener mengambil langkah kayak pindah karier gitu misalnya?
Mhm, iya. Heeh, oke sebenernya, mmm, bisa dibilang kalo takut kehilangan tuh kayak karena kan, eee, kalo misalnya aku beralih karier pun itu kan pasti mulai dari nol lagi ya. Ibaratnya, mmm, aku juga kalo misalnya pindah karier pun nggak ingin di dunia hukum lagi, gitu. Karena yang sebenernya bikin aku lelah itu kan kayak dunia hukumnya ya, walaupun kayak aku nanti jadi legal staff gitu kan, pasti tetep berurusan gitu sama hukum, walaupun kayak nggak seberat kayaknya kalo misalnya konsultan hukum, gitu. Jadi, mmm, yang mungkin aku beratkan itu lebih ke kayak, aku mikir kayak kalo misalnya aku ngulang dari nol, apakah bisa seberhasil sekarang? Gitu, karena kan, eee, background aku kuliahnya hukum, terus kayak kerjanya hukum, jadi kayak okelah sesuai, gitu. Nah kalo misalnya, eee, beralih karier itu kan kayak banyak yang harus aku lalui ya. Mungkin kayak untung-untung bisa pindah kerja langsung gitu tapi kan nggak, eee, semua perusahaan mau gitu, pasti kayak harus melalui S2 dulu, sertifikasi dulu, terus kayak, mmm, mungkin yang, apa ya, m agak beratnya juga, tapi aku sejauh ini sih ya nggak masalah untuk aku ambil gitu selama mungkin hasilnya menjanjikan, jadi lebih ke arah sana sih.
Iya. Oh, oke. Iya. Mmm. Betul. Iya, bener. Nah oke deh, iya ya betul banget ya, Kak. Mungkin kalau ngomongin tersebut juga, apa ya, takut kehilangan stabilitaslah ya. Itu normal banget gitu dan terutama ketika udah lama ngebangun reputasi juga nih dibidang yang sama gitu kan, balik lagi kalau ngomongin hal tersebut juga banyaklah yang perlu dipikirin, yang dipertimbangkan gitu kan. Nah, mungkin dari yang udah Kakak ceritakan gitu ya, aku ada banget nih Kak masukan dan saran yang bakal, apa ya, eee, bisa berguna dan bermanfaat gitu untuk Kakak, gitu. Jadi kadang memang, eee, seseorang itu yah atau Kakak gitu bertahan disebuah profesi, eee eee, cuman karena ngerasa itu tuh identitasnya, gitu. Tapi ketika realitas kerjanya udah bertentangan dengan hati nurani gitu kan, tubuh dan pikiran tuh mulai nih ngasih sinyal penolakan gitu dan itu sebenarnya bukan tanda kelemahan ya gitu, Kakak tuh lagi berada di tahap penting nih dalam pertumbuhan pribadi, gitu. Mengenali bahwa, eee, stabilitas yang dipaksain itu tuh enggak selalu lebih sehat gitu loh daripada, eee, perubahan yang jujur, gitu. Nah, dilema tentang reputasi gitu kan ya, masa depan dan ketakutan akan, eee, ketidakpastianlah ya, itu tuh wajar banget gitu, tapi bukan berarti Kakak nggak mampu melewati fase ini, gitu. Nah, beralih karier itu tuh bukan berarti melupakan semua yang udah diperjuangkan, justru proses ini bisa gitu loh ngebuka, eee, jalan baru yah yang lebih sejalan dengan nilai, eee, yang Kakak pegang. Ketika, Kakak mulai jujur tentang apa yang nggak lagi bisa ditoleransi, itu tuh tanda loh bahwa batas diri tuh udah terbentuk dan hati tuh mulai mencari-cari nih ruang yang lebih manusiawi, Kak. Perubahan kecil tuh bisa ya dimulai dari, eee, mengecilkan beban moral, mengevaluasi lingkungan, dan juga, eee, kasih ya diri kesempatan untuk, eee, melihat nih opsi lain tanpa tekanan seolah harus, eee, mengambil ya keputusan besar sekarang juga, gitu.
Oke, apa tuh? Mmm, gitu ya? Wajar ya. Gitu ya. Bener. Ah, iya juga sih ya, jadi kayak sebenernya mempertimbangkan beralih karier itu juga pilihan yang tepat ya. Kalau misalnya karier yang aku jalani sekarang itu udah mempengaruhi gitu kayak, eee, kesehatan mental aku sehari-hari, tadi kan aku juga bilang kalo bangun pagi tuh rasanya kayak berat banget ya kayak, eee, bingung gitulah udah di antara dilema yang kayaknya nggak bakal ada ujungnya, gitu. Jadi kalo misalnya menurut kata kamu kayaknya juga harus, mmm, apa ya, dipertimbangkan dan dipikirin baik-baik ya untuk beralih karier dengan, mmm, tadi itu mungkin. Tapi kalo misalnya aku boleh nanya, kira-kira apa aja sih yang kayak harus aku pertimbangkan lagi gitu?
Bener. Iya. Baik. Iya. Oke, nah kalau untuk eee, mungkin ini lebih ke kayak solusi nyata ya gitu, hal praktislah yang bisa Kakak lakukan, gitu. Kakak bisa banget nih coba untuk mapping nih keterampilan jadi, eee, identifikasi ya kemampuan Kakak yang bisa ditransfer kayak analisis, negosiasi, penulisan legal, komunikasi profesional, itu bisa nih kalo untuk dibidang hukum ya, gitu. Kalo Kakak mau coba ke yang lain juga bisa gitu loh, switch ke yang lain itu bisa banget juga, dan Kakak bisa nih eksplorasi karier yang masih relevan ya, yang itu tadi kalau Kakak nggak mau hukum masih bisa kayak HR Employee Relation gitu kan, analisis resiko gitu kan, atau edukasi hukum gitu kan, atau NGO itu kan bisa tuh atau advokasi hu publik juga bisa dan mungkin Kakak bisa coba untuk coba ya tes air, jadi tanpa resign dulu gitu, ambil proyek kecil, volunteer atau short course, itu untuk melihat kecocokan Kakak, gitu.
Oke. Oh, iya. Oh, iya iya. Mmm, iya juga ya. Saran dari kamu tuh bener-bener bagus sih, kalo misalnya dari awal itu kayaknya aku harus menganalisa dulu ya kira-kira, eee, skill apa gitu yang bisa aku transfer ke karier yang aku yang baru, gitu. Dengan begitu aku bisa nentuin ya karier apa yang kayaknya bisa cocok gitulah sama, eee, skill yang udah aku punya sekarang gitu, dan tadi juga kasih banyak opsi ya yang kayaknya bisa aku pertimbangkan gitu. Wah oke deh, makasih banyak ya atas saran-sarannya, ini sangat bermanfaat dan bikin aku lega, makasih ya.
Betul. Iya. Sip. Oke. Iya. Iya, makasih banyak juga Kak udah cerita, sampai jumpa.